えっと、まあツアーなんですけども、えっと、もう殆ど自由行動で、えっと、ホテルと飛行機がセットになってて、あとは空港からホテルまで送ってくれる人が、ガイドみたいな
ええ。 はい。 ええええ。 はい。 ああ、いいですね。
はい。その方との出会いがあの、かなり
おお。
印象深かったです。
はいはい。どんな方だったんですか？
まずは、あの、びっくりするほど、あの、日本語がまず上手だったんです。現地の方だったんですけど
ええ。 おお、はいはい。
はい。あの、まず、もうフレンドリーにあの、名前はこちらの情報を知ってたみたいで。
へえ。 うーん。 はい。
はい。あの名前をもう気さくに呼んでくれて
うんうんうん。
はい。
あ、じゃ、最初の出会いってのは、空港に迎えに来てくれたタイミングですか？もしかして。
そうです。迎えに来てくれて、「あ、こっちこっち」って呼んでくれて。
おおおおおおおお。いいですね。
はい。なかなか人の良さそうな、あの、こぶ小太りって言ったら失礼ですけど、小太りのあの、サングラスをかけたおっちゃんで。
はい。ええ。 うん、ふんふん。 ええ。
はい、最初ちょっとやっぱ不安とかあったんですけど。
そうですよね、海外じゃ。うーん。
はい。そうなんです。不安はあったんですけど、もう、その笑顔あの、サングラス取った時のつぶらな瞳の笑顔を見た瞬間
はい。 はい。はい。<laughs> あ、いいですね。これもう、この人悪い人じゃない、みたいな印象ですか？
あ あ、そう う、そうなんです。悪い人じゃなさそうだと思って
うん。ふんふん。ええ。
はい。もうほんとに素晴らしい人で。
ええ。
あの、現地のまず注意事項から
はい。
はい。こんな悪い人がいるから気を付けてねっていう話からはい。で、もうホテルに行った時に、あの、こうこうだよ、こうこうだよって、ほんとはここまでしか話さないあの、手伝わないけど、あんまり英語得意そうじゃないから、もう、あの、夜ご飯、どこでどういう風に食べるかとかまでも教えてあげるよって。
うんうんうん。 はい。 ええ。 はい。

ええええ。
やっぱり、あの、食事の仕方であったりとか
はい。
あ、こんな感じなんだってん、どあの、調べても知らないことって沢山ありました。
うんうんうん。 そうですよね。例えば何か、あの、あ、これは知らなかったけど、あの、何て言うんですかね。今までの経験から言って、あ、これはちょっとびっくりみたいなことってありました？
はい。 ありました。もう一番びっくりしたのが、あの
ええ。
向こうは、あの、銃拳銃を、あの、持っていい社会なんです。
はい。 うーん。 ああ、誰でも、あの、携帯できるってことですか。
そうですね、ま、あの、家に置いておく分にはオッケーで、多分持ち運びは規制が、ああると思うんですけど。
うんうん。 はい。 ええ。
はい、家に、ま、購入は誰でも、この何か資格があれば、一般の方でも、あの、気軽に購入日本より気軽に購入できるっていう。
はい。 ああ、じゃあ、銃社会ではあるんですね。
そうみたいです。それが置いてあったのが一番びっくりしました。
あ、え、家ん中にポンと普通にん、置いてあったんですか？
そうなんす。ポンと置いてあったんでびっくりしました。
<laughs> 結構びっくりですね、それは。
<groans> そうなんです。もしかしたらっていう。ちょっと妻とびっくりしました。
うーん。 あ、え、え、それについて何かあの 質問とかってしました？これこれこれ何なの？みたいな。<laughs> うん。
<laughs> もちろんしました「え！」て、う「これ何？」って、日本語で二人で言って。
<laughs>
そしたら、あの、指で構えてバーンってやってきたんで。
おおおお。
あ、そうなんだ。本物なんだっていう。
へえ。ああ、大体のその家庭に、一家に一台みたいな感じで、銃って広がってるんですかね？
そうですね。割と、あの、貧富の差が激しいみたいではい。ある程度しっかり生活してる方は、持ってる人も多いみたいですね。
ええ。 はい。